Ben biraz daha şeye odaklanmak istiyorum. İletişim kuramadığım bir insan, eee, işte, eee, ve bir süre sonra aslında onun, eee, hani, tabii ki iletişim kurabilseydiniz belki ş şu değişir miydi? Gelip "Ya merhaba ben bir, eee, kriminalim işte suçluyum, eee, şöyle şöyle de bir suç kaydım var." der miydi o ayrı bir, eee, tartışma konusu belki yine
Hı hı. I hı, evet. Evet, o bir muamma, bunu asla bilemeyeceğiz, söyler miydi acaba? Çok haklısın.
Yani, anonim kalabi i im kalabilmek isteyebilirdi ismini farklı kullanmak isteyebilirdi. Ama diyelim ki, eee, mesela, ııı, şöyle bir şans verildi sana, dendi ki, "Eee, gideceksin, eee, geçmişe o sahildeki o arkadaşınla yürüdüğün ve, eee, çocuğu ilk, iii, gördüğün vakte, o ana dair bir şeyi değiştirebilirsin." O ana dair değiştirdiğin herhangi bir şey olur muydu? Olsa ne olurdu?
I hı. Hı hı. Ya, şöyle, ben mesela, ııı, hiç elini tutmamıştım. Böyle böyle, ooo, çok küçük hani arkadaşça sarılmalar olmuştu. Sanırım o ana dönebilseydim giderdim, istediğim kadar sarılırdım. Eee, o an ihtiyacım olan şey oydu sanırım. <chuckles> Bilmiyorum. Beklediğin cevap bu değildi belki bilmiyorum ama değiştirmezdim bir şeyleri, hani. Eee, benim için de Hı hı.
Anladım. Olabilir. Yok, herhangi bir beklentiye sahip değilim. Sadece anlamaya çalıştığım yüzleşme fırsatı olduğu takdirde ek hem kendinde hem o anla hem o kişiyle aslında buna ne tepki vereceğindi. Sen de aslında gü gayet güzel bir şekilde açıklıyorsun, dinliyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, yani, sarılırdım, hani, eee, elini tutardım herhâlde. Onu hiç yapmamıştım. Çünkü böyle şey gibi Sezen Aksu'nun şarkıları gibi <chuckles> Yaşanmayan bilinmeyen böyle hiç tanımaz ellerim ellerini şeklinde bir hikâye oldu. Eee, ama böyle hayat boyu da kalacak bir hikâye oldu bir taraftan komik trajikomik o yüzden seviyorum değiştirmezdim bir şeyleri. Ama bayağı ağladım onu söyleyebilirim çok üzüldüm, çok üzüldüm böyle benim başıma niye geldi diye.
Başka? Hı hı. Evet. <laughs> Evet. Doğru. Normal, normal. Tabii ki. Peki, eee, bu 3 gün içerisinde onun dilinden, kültüründen öğrendiğin herhangi bir öğe hâlâ unutmadığın, "Ya bak aslında bu ne anlama geliyormuş biliyor musun lehçede veya işte bu Polonya'da nasıl yapılıyormuş biliyor musun?" dediğin, eee, ilginç bir kısa anı, eee, öğe var mı onu merak ediyorum son olarak.